ค่ะ คืออย่างนี้นะคะ ตัวเองอะค่ะ พอดีจะเป็นคนชอบ ซื้อของเนาะ เป็นคนชอบซื้อของ ทั้งแบบที่ไปซื้อของที่ห้าง แล้วก็ทั้งแบบที่เป็นออนไลน์ด้วยอะค่ะ โดยเฉพาะต้อง เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกเครียดอะค่ะ ก็จะ ก็จะชวนเพื่อน ๆ อ ใน ในก๊วนเดียวกันเนี่ยไป ไปเดินเล่นกัน แท ที่ตลาดบ้าง ที่ห้างบ้าง อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอไปเดินแล้วเนี่ย มันก็จะมีทั้งการไปหาอะไรอร่อย ๆ ทานกัน แล้วก็ไปเดินดูของ พอ พอดูแล้วมันจะไม่ค่อยดูเฉย ๆ ค่ะ มันก็จะเป็นการชอปปิงด้วย ซื้อของด้วย อย่างเงี้ย แล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเมื่อไรที่เครียดอะ เราจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคิดอะ เวลาที่จะใช้จ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะ ค่อนข้างที่แบบ เออ อันนี้ชอบก็ซื้อเลย อันนี้ชอบก็ซื้อเลย อย่างเงี้ยค่ะ จะ จะเป็นอย่างนี้ แล้วเรา เราก็จะ พอมันเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ย ก็ค่อยมาเครียดทีหลังอีกทีหนึ่งว่าเรา โอ้โฮ เราใช้เงินไปเยอะแบบที่เราแบบ โอ้ มันไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจไว้เลยว่า จะใช้จ่ายประมาณนี้ ถึงขนาดนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ของบางทีซื้อมามันก็เป็นของที่แบบมีอยู่แล้วด้วย บางอย่างอะค่ะเราก็มีอยู่แล้ว อือ คือมันไม่ค่อยได้จำเป็นเลยอะค่ะ แต่พอ พอมันมีอารมณ์แบบเครียด เหนื่อย น้อยใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะ มันก็จะเป็นอย่างนี้บ่อย ๆ เลยอะค่ะ ก็ แต่ตอนนี้อะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกับตัวเอง เพื่อแบบระงับอาการพวกนี้ได้อะค่ะ พอจะมีคำแนะนำบ้างไหมอะคะ?
อืม ครับผม อ๋อ ครับ อืม เป็นครับ ก็เข้าใจดีเลยนะครับ สำหรับปัญหาเนี่ยจริง ๆ แล้ว ก็เป็นกันหลาย ๆ คนเลยนะครับ ซึ่งวิธีการที่แก้ได้เนี่ย อันเนี้ยก็มีแบบหลากหลายวิธีเลย ยังไงเดี๋ยวลองแนะนำวิธีการแรกก่อนนะครับ ก็คือให้เราเนี่ยมีการแบ่งค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนเนี้ยออกมาเป็นก้อน ๆ หนึ่งเลยอะครับ ก็ในทุก ๆ เดือนก็ได้ เพื่อที่ว่าจะให้เราเนี่ยสามารถหยิบจ่าย เพื่อ เพื่อแบบจะระบายความเครียดส่วนเนี้ยได้ อย่างเงี้ยอะครับ โดยที่แนะนำว่าให้แบ่งงบใน ในงบที่แบบ เอ่อ ทำให้เรารู้สึกว่า มันไม่หนักจนเกินไปต่อเดือน อะไรอย่างเงี้ย แล้วทีเนี้ยพอเรา อ ซื้อของมันมาแล้วเนาะ มันก็จะทำให้เราแบบ สถานการณ์ทางการเงินเนี่ยมันก็ยังดีอยู่ แบบเนี้ยก็อาจจะช่วยลดความเครียดลงไปได้บ้าง แล้วก็ลดความกังวลในการซื้อของแบบว่า จับจ่ายใช้สอยตามอารมณ์มากจนเกินไป อย่างนี้ก็ได้อยู่นะครับ ส่วนอีกวิธีการหนึ่งที่แนะนำนะครับ อีกวิธีการเลยอะ ก็คือ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ น่าสนใจ ค่ะ
อย่างงี้ครับ ให้เราเนี่ย เอ่อ พยายามคิดก่อนที่จะซื้อ อย่างเงี้ยอะครับ อย่างเช่น ถ้าเกิดว่าเป็นช็อปออนไลน์ อันเนี้ยง่ายมากเลย ก็ให้เรากดมันไว้ในตะกร้าก่อนอย่างนี้ก็ได้ เสร็จแล้วก็ให้ ให้เราเนี่ยได้ใช้เวลาคิดอีกสักคืนหนึ่งก่อน อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งในระหว่างคืนเนี้ยอะ ก็ให้เรามานั่งพิจารณาเนาะว่า เอ๊ย อันเนี้ยมัน มันจำเป็นไหม มันอะไรอย่างนี้ไหม ถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันจะเป็นยังไง หรือว่าแบบถ้าไม่ซื้อจะส่งผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่า ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยแล้วก็ไม่จำเป็น อันเนี้ยเราค่อยลบมันออกจากตะกร้าก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่า เออ เราจะต้องแบบ ยังไงอะ เราไปที่ห้าง อะไรอย่างเงี้ย คือบางทีมันปุบปับเลยอะ อันเนี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนนิสัยในการซื้อของก็ได้อะครับ อย่างเช่น ก่อนที่จะไปเนี่ยเราอาจจะ List สินค้ารายการเลยว่า เออ วันนี้เราต้องการจะไปซื้ออะไรกันแน่ ส่วนถ้าเกิดว่าเจอสินค้าที่มันอยู่นอกเหนือจากแผนของเรา อย่างเงี้ย แล้วเกิดอารมณ์ว่าอยากได้ ก็อาจจะระงับอารมณ์ตัวเองไว้ก่อนเนาะ แล้วก็ให้เราเนี่ยมีการตัดสินใจซื้อมันสัก เอ่อ ชั่วโมงหนึ่ง อย่างเงี้ย ก่อนก็ได้อะครับ แล้วในระหว่างชั่วโมงหนึ่งที่เราตัดสินใจเนี่ย เราก็อาจจะไปเดินเล่นหรือไปทำอย่างอื่น อย่างเงี้ย เพื่อให้เราอะหยุดคิดถึงสิ่งของสิ่งนั้นไป แล้วถ้าเกิดว่าเราเดินไปสักชั่วโมง 2 ชั่วโมงเนี้ย เรายังพบว่า เฮ้ย เรายังรู้สึกอยากได้มันอยู่เลย แล้วก็รู้สึกว่ามันจำเป็น อันเนี้ยก็ค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้อะครับ คือหลัก ๆ แล้วอะ ก็ควรที่จะต้องมีช่วงเวลาในการพิจารณาก่อนว่า เราควรจะซื้อสินค้านั้น ๆ ไหมน่ะครับ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ้อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ เป็น เป็นวิธีที่น่าสนใจทั้ง 2 อย่างเลยอะนะคะ ทั้งแบบ เออ เราอาจจะต้องคิดก่อนนิดหนึ่ง หรือว่าจัดงบประมาณเอาไว้เนาะ สำหรับการที่เอาไว้ซื้อของ งบประมาณที่เราเอาไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นก็อิ่ม อ เป็นอีกส่วนหนึ่ง เงี้ยค่ะ อ อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะ รวมถึงถ้าเกิดว่าซื้อออนไลน์แล้วเราหยิบใส่ตะกร้าไว้ก่อน เราก็ค่อยมาดูอีกทีว่าเราจะ จะเอา จะ จะเลือกซื้อมันอีกหรือเปล่าอะเนาะ ถ้าทิ้งไว้ในตะกร้าสักวัน 2 วัน แล้วเราอาจจะไม่สนใจมันแล้วก็ได้ อันนี้เป็นวิธีที่น่าสนใจมากเลยอะค่ะ แล้วคราวเนี้ยมันคือ มันก็จะเกิดปัญหานิดหนึ่งเวลาที่เราไปเดินห้างอะนะคะ มัน มันค่อนข้างจะเป็น คือพอไปแบบเดินดูแล้วมันก็จะมีของที่เราสะดุด เราก็ เราก็อยากได้ขึ้นมา อย่างเงี้ยค่ะ ด้วยเหมือนกัน ใช่ แล้วก็ เอ่อ พอเราใช้จ่ายไปอะค่ะ มัน มันก็จะรู้ จะเป็นบ่อย ๆ ที่เรา เราไปยืมเงินจากอีกกองหนึ่งที่เราเก็บไว้อะเอามาใช้ก่อน แล้วก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยคืน อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มัน มันก็ไม่ ไม่สามารถคืนได้สักครั้งหนึ่งเลยค่ะ เออ มัน มันจะเป็นนิสัยประมาณนี้ด้วย อะค่ะ
ครับ ใช่ครับ อา ครับ อ๋อ โอเคครับ ครับ ก็หลัก ๆ แล้ว ก็คือพอตั้งงบประมาณไว้แล้วเนาะ แล้วก็ ยังไงอะ สุดท้ายเราก็ไป ไปเกินงบส่วนอื่น หนึ่งอยู่ดี อะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบเนี้ย ก็แนะนำเลยนะครับว่า ยังไงอะ ให้เราแยกบัญชีไว้เลยก็ได้อะครับ อย่างเช่น บัญชีเวลาใช้จ่าย เวลาชอปปิง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บัญชีที่แบบเก็บไว้สำหรับที่มันจำเป็นจริง ๆ เนี่ย ซึ่ง ซึ่งไอ้บัญชีที่แยกเอาไว้อะ บาง อาจจะเป็นบัญชีหนึ่งอะเราสามารถเข้าถึงเงินได้ยาก อะไรอย่างเงี้ย กับบัญชีที่ ที่เราใช้จ่ายประจำ อันเนี้ยจะทำให้แบบ เออ เข้าถึงเงินได้ง่ายหน่อย อย่างเงี้ย พอเวลาเรามีปัญหาแล้วเนาะ แล้วเราอยากจะยืม หยิบยืมจากอีกกองหนึ่งมา แต่ว่าอีกกองหนึ่งเนี่ยมันเข้าถึงได้ยากอะ บางทีมันอาจจะเป็นตัวช่วยห้ามให้เรา ไม่ให้ใช้จ่ายเกินจำเป็นก็ได้อยู่นะครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อืม อ้อ น่าสนใจเลยค่ะ ก็แยก แยกเงินไว้เลยเนาะ ให้มันแบบดูใช้จ่ายยากสักหน่อย อะไรอย่างเงี้ย มัน เราก็น่าจะทิ้งเวลาในการที่เราจะไป ไปหยิบมา อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะได้ ได้ระยะเวลาในการคิดสักนิดหนึ่งว่า เออ เราจะ เราจะไม่ใช้มัน ใน เออ น่า น่าสนใจมากเลยค่ะ แล้วคราวนี้ล่ะคะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลี่ยงเลย เราไม่อยากแบบทำแบบนี้แล้วอะ เพราะว่ารู้สึกว่าพอตั้ง ตั้งแต่ที่ทำมาจนถึงแบบตอนเนี้ยนะคะ รู้สึกว่า โอ้โฮ เราใช้จ่ายไปกับของที่มันแบบ มัน มันไม่ค่อยมีประโยชน์อะ เหมือน เหมือนแบบของชิ้นนี้มีแล้ว แล้วเราก็ซื้อมาเพิ่มอีก อย่างเงี้ยค่ะ ไปแบบอย่างงี้เรื่อย ๆ เราควรจะหาอย่างอื่นมาทำให้มันพอจะคลายเครียดได้บ้างไหมอะคะ?
ครับ ใช่ ครับ เอ่อ จริง ๆ แล้วกิจกรรมอย่างอื่นที่คลายเครียดอะ มันก็มีหลากหลายวิธีเลยนะครับ อย่างเช่น เอ่อ ถ้าวิธีการง่าย ๆ เนาะ ก็อย่างเช่นอาจจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง อะไรอย่างนี้ก็ได้ หรือไม่ก็อาจจะแบบว่า ยังไงอะ การออกกำลังกาย หรือว่าไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแทนไปที่ห้างสรรพสินค้าอะครับ คืออย่างการไปที่สวนสาธารณะ แล้วเราเดินเนี่ยบางทีเราได้มองเห็นธรรมชาติ ได้มองเห็นผู้คน ได้มองเห็นแบบ เออ อาจจะเป็นพวกสัตว์ที่อยู่ในสวน อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพออย่างนี้มันเป็น คือให้เราอยู่กับธรรมชาติ มันก็จะดึงเราออกจากความเครียดออกไปได้เหมือนกัน แบบเนี้ยก็นับว่าเป็นวิธีคลายเครียดที่ดีเลยนะครับ แล้วหลาย ๆ คนเนี่ยเขาก็มีการใช้วิธีนี้นั่นแหละ มาทำการคลายเครียดได้ด้วย เงี้ยครับ
อืม ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อ้อ ค่ะ อ้อ น่าสนใจนะคะ โดยเฉพาะที่บอกว่า ถ้าเกิดว่าให้เราไปเดินแบบในสวนเนาะ เพราะว่า เออ ตัวเองเป็นคนชอบ ช อะไรที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วด้วยอะค่ะ ชอบมองต้นไม้ ชอบดูหญ้าสีเขียว ๆ รวมถึงแบบชอบนั่งมองแม่น้ำ อะไรพวกนี้ด้วยอะค่ะ มัน พอเราได้ทำอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าเรา เรานั่งเพลิน ๆ ได้แบบสบาย ๆ ได้นาน ๆ ด้วยอะค่ะ ถ้าเกิดว่าเราหันมาคลายเครียดอย่างนี้ ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันน่ะนะคะ แต่มันติดนิดหนึ่งตรงที่ว่า เรา เราเองเป็นคนชอบแบบเนี้ย แบบอยู่เฉย ๆ นั่งมองต้นไม้ นอง มองหญ้าไปอย่างเงี้ยได้ค่ะ แต่ว่าเราเป็นคนติดเพื่อนน่ะค่ะ แล้วเพื่อน ๆ เองเนี่ยเขา เขาไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไร คือเขาก็มาได้แหละ แต่ว่าเขาอะจะมาได้แต่ก็ไม่นานน่ะค่ะ ก็คือมานั่งอยู่ได้ไม่มาน ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะค่ะ แล้วเขาก็จะเบื่อกัน เขาก็จะชวนกันไปอยู่ดี แล้วเราเองก็เป็นคนติดเพื่อนด้วยอะค่ะ เราก็จะเฮตามเพื่อนไปด้วยอะค่ะ อย่างเงี้ยเรา เราจะแก้นิสัยอย่างนี้ยังไงดีอะคะ?
ครับ ครับผม อ้อ โอเคครับ อ๋อ เอ่อ จริง ๆ นิสัยการเฮโลไปตามเพื่อนเนี่ย อันเนี้ยมัน มันก็ไม่ใช่ข้อเสีย หรือว่าเป็นอะไรเท่าไรหรอกครับ หรือไม่ก็ลองวิธีแบบนี้ดูดีไหมล่ะครับ ก็ เออ ในเวลาที่เราจะซื้อของ หรือว่าจะไปชอปปิงกับเพื่อนเนี่ย ให้เราอะบอกงบของเรากับเพื่อนไว้ก่อนเลย เสร็จแล้วเวลาที่เราจะซื้อของอะ ก็ให้ ให้ ให้พยายามบอกเพื่อนเขาว่า "ให้เบรกเราบ้าง" อะไรอย่างเงี้ย เราก็อาจจะถามเพื่อนก็ได้ว่า "เอ๊ย สิ่งเนี้ยมันจำเป็นไหม?" อะไรประมาณเนี้ย ก็คือแบบพยายามขอคำปรึกษาจากเพื่อนรอบตัวเราเนี่ยแหละที่ไปชอปปิงด้วยกัน เพียงแต่ว่าก่อนไปอะ ให้เราคุยกับเขาให้รู้เรื่องก่อนนะว่า เอ๊ย เออ เรา เรามีนิสัยอย่างงี้เนาะ ก็คือใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย แบบหุนหันไปนิดหนึ่ง แล้วก็อยากจะให้เตือน ๆ กันหน่อย อะไรประมาณเนี้ย ซึ่งพอไปถึงหน้างานจริง ๆ อะ แล้วเรากำลังจะซื้อของสักอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนสักคนเนี่ยมาสะกิดเตือนเราเนาะว่า เฮ้ย อันเนี้ยมันเริ่มจะหุนหันพลันแล่นไปแล้วนะ หรือแบบอันนี้มันใจร้อนเกินไปหรือเปล่า อะไรแบบเนี้ย บางทีการที่มีเพื่อนน่ะให้มาคอยห้ามเรา ห้ามปรามเราบ้างอย่างเงี้ย อันเนี้ยก็นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับ ยังไงก็แนะนำว่า อาจจะลองนำไปปรับใช้ดูได้อยู่นะครับ
อะฮะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ เออ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อ๋อ น่าสนใจเลยค่ะ เพราะว่า เออ ตอนที่ไปเดินห้างกับเพื่อนน่ะค่ะ ก ก็มีเหมือนกันนะที่แบบเรา ตอนนี้ยังไม่ได้บอกเขานะ เพียงแต่ว่าพอ พอซื้อของอะไรไปเหมือนเพื่อน เพื่อนอีกคนเขาซื้ออะไรไป ก็จะมีคนบอก "เฮ้ย อันนี้มีแล้วหรือเปล่า? เราเคยเห็นแล้ว" อย่างเงี้ยมันก็เป็นการแบบ ระงับ ระงับอารมณ์การอยากได้ตอนนั้นได้เหมือนกันน่ะนะคะ ดีเลยค่ะเดี๋ยวคราวนี้จะไปบอกเพื่อนเอาไว้ด้วย ถ้าเกิดว่าเราไปเดินชอปปิงกันเมื่อไรแล้วเห็น เห็นเราแบบซื้อของเยอะแยะมากมายให้สะกิดบอกเราด้วยนะว่า "อันเนี้ยเราก็มีอยู่แล้ว หรือว่ามัน มัน ดูแล้วมันจำเป็นมากไหม?"อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเดี๋ยวจะได้ทำข้อตกลงกันด้วยว่าจะไม่โกรธกัน เออ เป็น เป็น ท เป็น เป็น เป็นคำแนะนำที่ดีเลยอะค่ะ อันนี้ อันนี้น่าจะใช้ได้เลยทีเดียว เพราะว่าเราเองก็ไม่จ้อง ไม่ต้องเสียเพื่อนด้วยเนาะ เราก็ยังสามารถไปเที่ยวกับเพื่อนได้เหมือนกันค่ะ อีกอย่างหนึ่งเราก็ยังสามารถแบบหาทาง อ่า เลี่ยงอีกทางหนึ่งโดยที่ชวนเพื่อน ๆ เขาไปนั่งเล่นสวนสาธารณะได้เหมือนกัน แม้จะไม่นานนักก็ตาม แต่ว่าก็ยังแบบชะลอการเดินทางไปห้างได้ด้วยอะ เออ น่าสนใจมากเลยค่ะ ค่ะ
อา ใช่ครับ ครับผม อา ครับ อืม ครับ อา ครับ ครับผม แล้วก็การ การที่พาเพื่อนไปเนี่ย คือ 1 นะครับ แน่นอนเลยว่า การที่อยู่กับเพื่อนน่ะมันช่วยคลายเครียดได้มาก ๆ อยู่แล้วอะครับ ทั้งในเรื่องของการพูดคุย การใช้เวลาร่วมกับเพื่อนอย่างงี้เนาะ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการแบบว่า ไต วา พูดคุยกันให้รู้เรื่องไว้ก่อนแล้วว่า เออ อยากให้ ให้เขาอะเบรกเราบ้างในเวลาที่ชอปปิงอะ แล้วก็ใช้จ่ายที่มันดูแล้วจะมากเกินตัวไป อะไรอย่างงี้เนาะ รวมไปถึงบางทีเนี่ย เราอาจจะฝากเงินส่วนหนึ่งไว้กับเพื่อนก็ได้ว่า เอ๊ย ฉันเนี่ยพร้อมที่จะชอปปิงวันเนี้ย เท่านี้เท่านั้นเนาะ แล้วก็ให้เงินก้อนเนี้ยกับเพื่อนไว้ไป อย่างเงี้ย แล้วถ้าเวลาเราจะซื้ออะไร ก็ไปขอจากเพื่อนเอา อะไรอย่างเงี้ย มันก็นับว่าเป็นวิธีการที่แบบ เออ ที่ดีในการพิจารณาในการเลือกซื้อนะครับ ก็แนะนำเลย ส่วนเรื่องของเพื่อนเนี่ยยังไงก็ เออ ไม่จำเป็นที่จะต้องตัด หรือว่ามีปัญหากันทีหลังเนาะ ในเมื่อเรามีการพูดคุยตกลงกันไว้ เอาไว้ก่อนเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ แล้วก็สามารถสนุกไปกับการชอปปิงกับเพื่อนได้ โดยที่เราไม่ ไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากจนเกินไปแล้วอะครับ ยังไงก็แนะนำว่าลองนำไปปรับใช้ดูได้เลยน่ะครับ
อะฮะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ดี มากเลยค่ะ วันนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยอะนะคะ จากที่เครียดอยู่นานแล้วเรื่องของการใช้จ่ายเงิน วันนี้ได้คำแนะนำดี ๆ เยอะแยะมากมายเลย เดี๋ยวจะเอามาลองปรับใช้ดูค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่ให้คำแนะนำดี ๆ น่ะค่ะ
ครับผม ยินดีครับ สวัสดีครับ